Oye, a ver, cuéntame, ¿tú cómo aprendes a decir que no, sin sentirte culpable?
Ay, bueno, la verdad es que me ha costado mucho trabajo aprender a decir que no, porque, sí crecí como en esta cultura y sobre todo en mi casa era mucho de que como que uno se tiene que hacer a un lado para que el otro pase, ¿no? Entonces eso como que crecí con mucho, como que primero van los demás antes que yo
Ujú. Ah, sí.
y pues, la verdad, ¿cómo aprendí a decir que no?, es, la verdad, es yendo a terapia, fue la única manera en que pude aprender a decir que no sin culpa, o a veces la culpa está ahí, pero, he aprendido a manejarla, pues como que de una mejor manera.
Ujú. Okey. Claro, y es que como bien dices, ¿no?, a veces en las culturas, pero, sobre todo en Latinoamérica, uno está acostumbrado a como ser muy servicial y a veces justo por eso cuesta mucho trabajo el decir que no. Y, al contrario, uno a veces se siente culpable de de decir que que no y cuando realmente uno tiene que aprender a poner límites.
Mm. Sí. Exacto. Mm. Claro, sí, o sea, sí, es un tema, yo siento muy arraigado en mi país que que está en Latinoamérica, y que también siento que es como un ti también un tema como de género. Mis papás son muy de la antigua, o sea, como de la antigua escuela, o la vieja escuela, y como que el hecho de que yo fuera la niña, o sea, tengo 2, hermanos mayores. Entonces, yo era la más chica y la única niña, entonces siempre era como las mujeres son serviciales, las mujeres tienen que servir, las mujeres tienen que, como que estar ahí al como a lo que se necesita en la casa para los demás, ¿no? Que tiene que a que. Sí.
Ajá. Sí. Ajá. Claro, y es que eso antes era así, ¿no? Pero, pues ahora, con el tiempo ha ido cambiando muchísimo, <chuckles> y ya es hasta Ujú.
<chuckles> Muchísimo. Sí, o sea, inclusive yo también. Ay, sí, dime
No no, solo quería agregar como que ya hasta e a veces hay este cambio ya de roles, ¿no? Que hay mujeres que trabajan todo el día, y que ya los hombres se quedan en casa.
<chuckles> Sí. Sí, oye, pero, a mí la verdad me parece buenísimo. Pero sí, o sea, e la verdadera como que siempre la mujer tiene que ser servicial, tiene que servir, tengo que servir de comer, tengo que servir que esto, que te traigo, que te llevo. Entonces como que sí, ¿no? Y fue algo que tuve como de toda la vida. Este, hasta que ya me empezó a afectar mucho ya de adulta, ¿no? O sea, a lo mejor como niña o como adolescente o conforme vamos creciendo, pues, no nos afecta tanto, no lo notaba tanto. Pero, ahora que o sea, pues yo ya soy una adulta, vivo sola y todo esto. O sea, la verdad es que sí me afecta mucho, porque, o sea, ya como que pues, me afecta como en el tema laboral, porque, no sé decir que no, y a veces no sé, mi jefe de que oye, necesito que te quedes 2, horas, por tal o, equis y ye, y yo ya a lo mejor tenía planeado salir con mis amigos, o tenía planeado tengo un hijo, entonces yo tenía planeado pues ya llevar a mi hijo aquí al Parcur. O inclusive me pasó, o sea, te doy como una pequeña anécdota, ¿no? Este, el, este, fin de semana, mi hijo mi hijo tiene 7, años, entonces, este, el sábado estuvimos del tingo al tango, o sea, de arriba para abajo, y entonces ya me dijo de que: "Ay, mamá, ya el quiero, o sea, mañana, el domingo, quiero estar en casa tranquilos, quiero jugar videojuegos, quiero ver películas contigo, quiero estar contigo en la casa, sin hacer nada", como que tenía ese como ándale, sí, echándola totalmente, sin hacer nada, pero, mis papás me hablaron y: "Oye, es que los queremos ver porque a lo mejor nos vamos de viaje, y necesito verlos y no sé qué", y yo así como que: "Bueno", y genuinamente se me pasó que pues, esto quería a mi hijo. Y estuvimos casi todo el día juntos, pero, así nos fuimos y ya llegamos noche a dormir a la casa. Y en el camino me dijo: "Oye, mamá, pues, habíamos quedado en algo y la verdad es que yo sí quería descansar. O sea, sí me la pasé bien con abuelos, pero, es que hace mucho que no nos quedamos echando". Ajá. Entonces es esos momentos en
Ajá. No lo notabas, ¿no? Ah, okey. Ujú. A ver, si. Ajá. Echando la flojera, ¿no?, ese día. Ujú. Claro, pues, no era el plan, ¿no? Y es que no les pudiste decir que no a tus papás, ¿no? O sea, como que uno ya lo hace automático.
Exacto. Exacto, entonces ahí ya me empezó a afectar, ¿sabes?, de que o sea, no solo a mí, sino al plan que yo tenía con mi hijo, y mi hijo es de que: "Oye má, pero pues, habíamos quedado en algo", y yo de que: "Tienes toda la razón y perdóname", y aparte también yo siempre es de que, muy bien por usar tu voz, muy bien por expresar cómo te sientes, aunque yo sea tu mamá, con que tú lo hagas con respeto Sí, ahora lo crio al revés de que, sí aprende a decir que no.
Ujú. Claro. Y ahora fue al revés. Que no. Oye, ¿y tú cuándo te diste cuenta de decir que sí, todo el tiempo también, pues, te estaba pasando factura?, ¿no? Porque, pues para todo, como ahorita me comentas que era ver a los abuelos y dijiste: "Bueno, okey, sí, los vamos a ver", pero claro, o sea, son ocasiones en que a lo mejor tú ya tienes otros planes, y solo por no quedar mal con ellos o no hacerlos sentir mal, que eso es lo que también tenemos mucho, ¿no?, como de no, pobrecitos, eh, se vayan a enojar, se vayan a sentir, de que no los vamos a ver, cuando pues, también ya hay otras actividades.
Ay, sí. <chuckles> Ajá. Sí. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, poner prioridad a los demás antes que uno, ¿no? Entonces, ay, no, pues yo me empecé a decir me empecé a dar cuenta cuando ya, o sea, ya me afectó a una manera que llegó un agotamiento físico y mental porque no sabía poner límites. Entonces yo trataba de hacer todo lo que me pedían, todo lo que tenía que hacer y más lo que yo quería hacer. O sea, pues claro que no me alcanza la vida, ¿no?
Ajá.
Entonces ya llegué a un punto en el que estaba muy cansada, inclusive, pues tuve que que ir con, o sea, como que sí tuve que caer con el psiquiatra por, pues unos medicamentos, unas regulaciones ahí, todo que que me puse muy mal. Fue un agotamiento muy mal del tema del trabajo, el estrés
Claro. O sea, sí, tal cual Ujú ya ya estabas como con con casi que una enfermedad, ah, por este tipo de situaciones.
Sí, sí, o sea, casi, casi, o sea, sí, el psiquiatra fue: "Si sigues así, vas a terminar en el hospital". O sea, y yo de que, okey, vamos a tengo que arreglar esto, ¿no? Entonces, este porque sí, o sea, en mi trabajo era como que siempre la que daba todo, siempre lo que ofrecía. Pero cuando yo necesitaba algún permiso, se enfermaba mi hijo, era de que: "Pues no, tienes que trabajar". Y era de que: "Oye, pues es que dame chance, ¿no?" Inclusive mis papás era solo dar, dar, dar y no recibía. O sea, cuando empecé a notar y como que empecé a ver dónde, pues eran las cosas recíprocas y, o no. Y también cuando dije: "A ver, estoy anteponiendo mi salud física, mi salud mental por los demás". O sea, creo que crecemos también en esta en esta, bueno al menos yo crecí en esta cultura latinoamericana, que ser egoísta es malo, y creo que la verdad y algo que he aprendido es que ser egoísta no es malo. Ser egoísta es sano, hasta cierto punto, como la ambición. La ambición es muy buena, pero hasta cierto punto. Ya si tú estás siendo a lo mejor egoísta y siendo no recíproco y que te vale, eh, un cacahuate los demás, este, pues ahí sí está ahí sí, creo que deberías de ajustar los niveles de egoísmo, ¿no? Pero aprende a decir que no, para ponerte a ti primero, es
Ajá. Claro. Sí. Exacto. Ujú. Claro. Ujú. Totalmente, sí, y es que, ¿sabes?, yo siento que también muchas per muchas veces, eh, otras personas, como por ejemplo, en el caso de los padres de tus papás, a lo mejor también pasaron por lo mismo. Entonces, eh, hay veces en que también hay que lidiar con este otro problema de raíz porque ellos lo ven muy normal y porque así crecieron en su cultura y no tenían a lo mejor este, ni voz ni voto, ¿no? Como decimos también, de de expresarse de decir: "No, no quiero, eh, no me gusta", y era, pues, lo haces porque lo tienes que hacer y porque aquí yo mando y así se los imponían. Entonces, claro, ellos como que están acostumbrados a a que sí, u eh, uno tiene que que darles así como ellos, eh, no hablo solo económicamente, sino me refiero a tiempo y demás, pero como también ellos dieron en su momento, ¿no? Y que no pudieron decir no, creo que también es ellos esperan eso y, pues no, realmente tienen que también ellos aprender hasta dónde o poner límites o o entender los límites de la otra persona.
Sí. Ajá. Claro. Sí. Sí. Exacto. Exacto. Y Exacto, entender los límites de los demás y no tomarlo personal, y ¿sabes una cosa?, hablando como de que que ellos se les impuso y que ellos dieron este como que no dieron estos límites tampoco, creo que algo que también pasa mucho es que es estamos acostumbrados como a escuchar el: "Pues yo te di la vida, yo te mantuve, tuviste un techo sobre tu cabeza y te di de comer y no te faltó nada nunca conmigo", ¿no? Entonces, utilizan una manipulación muy muy arraigada a la cultura latinoamericana de que, y tú dices: "Pues, ¿cómo les voy a decir que no? Sí, ellos me dieron todo, ¿no?" O sea, y entonces, este, algo que que aprendí también es de, que a ver, todo eso que me dieron. O sea, se agradece y todo, pero pues es que es algo normal que te tienen que dar los papás. O sea, yo ahora que soy mamá, o sea, jamás en la vida le diría a mi hijo de que: "Pues, yo te di de comer y y ni mo" O sea, e es mi obligación como madre dar de comer a mi hijo. O sea, no es como que le estoy haciendo un favor, ¿sabes? Es una obligación que tiene por el simple hecho de nacer mi hijo, entonces
Ujú. Exacto. Sí. Así es. Ujú. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y es que tú lo ves ya diferente porque, pues, otra generación, ¿no? Entonces ya, tu hijo está creciendo con esta misma mentalidad de que justo como tú lo estás inculcando, a que él tiene que decir cuando algo no le gusta, eh, y como poner esos límites sanos, ¿no?
en Claro. No, claro, y porque yo yo Ajá. <laughs> Sí, claro, todo dentro de lo sano y y sí, como que como dices, ellos no tuvieron las herramientas que a lo mejor tengo hoy yo de ir a terapia, ir a un psiquiatra, porque antes era de que, ¿vas a terapia? Eres pues era un loquero, ¿no?, o sea Sí, exacto. Entonces ahorita es de que, o sea, es para cosas súper del día a día, supercomunes. Pues muchos vamos a terapia por, pues simplemente aprender a vivir, pues bien, ¿no?, o sea, de que a poner límites, rutinas.
Sí, y eras loca, ¿no?, sí. Claro, sí, no, y que también este mundo ya también está con muchas cosas, ¿no?, que a lo mejor antes no se veían. Eh, tenemos también mucho más acceso a información, tanto buena como mala, eh, entonces
Ajá. Eh, sí, es arma de doble filo. <chuckles>
Claro. Oye, y por ejemplo, bueno, estamos hablando ahí de la familia, ¿no?, pero ¿qué hay cuando es algo, negarte en algo que tiene que ver con con el trabajo? Por ejemplo, ayudar a un compañero de trabajo. ¿Tú crees que cambia la situación cuando tienes que negarte? Es más fácil, ¿tal vez?, porque no involucras sentimientos o, ¿cómo lo ves?
Ajá. Ay, pues es que creo que, o sea, del ma del ámbito sentimental sí es más fácil, pero este no sé, por ejemplo, a mí me me costaba mucho trabajo decir que no, porque decía: "Es que si digo que no y sí me corren o si", ¿sí me explico?, como que o si con eso ya me limitan y me tienen me echan el dedo, me ponen el dedo, pues o me echan el ojo, como que me daba miedo, pero también tuve que aprender porque a veces, pues, como te digo, yo tenía como, no sé, mi hijo va a parkour y sí era como de que: "No, pues es que tengo que trabajar", y él dice que: "Pero, pues, yo tengo parkour, o sea, y yo quiero ir a parkour y quedamos que íbamos a ir a parkour". Entonces es como que tener que aprender a decir que no, este, de las dos formas, ¿no?, o sea, también sí, si necesito económicamente esas dos horas extra, pues también es aprender a decirle que no a mi hijo, de que: "Es que lo necesito porque para poder pagar tu parkour del próximo mes lo tengo que hacer".
Ujú. Claro. Ujú. Claro, y es que hay límites, ¿no?, también que él debe de entender y y que tiene que aprender, ¿no?, que también, bueno, en este caso, sí, por el trabajo. Pues, bueno, que también, mm, hay un esfuerzo de por medio y que, claro, va le va a ayudar también a él o le le atribuye también muchas cosas. Así es.
Exacto. Conviene. Sí, y en el trabajo, pues es el simple hecho también de, o sea, de que me encantaría, pero es que yo ya tenía algo planeado y no lo puedo cambiar. O sea, sí poner límites y creo que es importante que si estás en en una o sea, algo que yo aprendí, porque al final terminé renunciando en este trabajo que te estoy comentando, porque la verdad es que no, no era una opción con ellos. Y si decías que no, era como que, te no sé, te ponían muchas trabas y te hacían sentir muy mal. Entonces llegó un punto en el que dije: "¿Sabes qué? Es que este trabajo ya no es sano para mí porque no deberían de hacerme sentir mal por decir que no cuando no es algo que está obligatorio o estipulado en mi contrato". Entonces, que yo tengo cosas, ¿no? O sea, yo ya te trabajé tus 8 o 9 horas que están en mi contrato, ya si, si puedo, no más. Eso ya es alguna preferencia y se vale decir que no y n y no tienen por qué hacerme sentir mal y no era una un trabajo recíproco porque, pues, yo sí me ponía, como dicen, ¿no?, yo me ponía la camiseta, pero cuando me tocaba pedir de que: "Oye, pues, ¿sabes qué?, tengo que llevar a mi hijo al doctor", esto, siempre era un no o un, pues, es sin paga y a ver cómo le haces. Entonces, o sea, casi, casi me enfermaba y era de mi jefa de que: "Pues si tienes voz, puedes trabajar", y yo de que: "Pero es que me estoy sintiendo bien mal, espérame". <chuckles>
Ujú. Claro. Así es. Ajá. Ah. No les importaba. Ujú. Ah, n uy, no. Claro. Oye, pero m me me su me parece interesante también cómo tú, dentro de todo esto, o sea, que que no eran recíprocos. Pero tú también utilizabas como herramientas de decir: "Bueno, me encantaría, ¿no?, el el poder ayudarte. Pero, ¿qué crees, que ya tengo un plan?", ¿no? O sea, como siempre, también, eh, siendo muy, m diciendo muy sutil que no, pero también a la vez como muy amigable. ¿Tú qué frases o o recursos prácticos usabas o o usas todavía para decir que no sin sentir que te estás portando mal?
Sí. Sí. <laughs> Mira, algo que me ayudó mucho es no dar una respuesta inmediata. O sea, algo porque, a veces, como que tratar tener que decir algo inmediato, como que no sé, mi instinto es que sí, está bien, pero algo que aprendí mucho con mi terapeuta es de: "Oye, ¿qué te parece? Eh, o déjame checo mi agenda, dame un momento, estoy ocupada, te regreso la llamada, te contesto en un momento", como ya para poder yo como armarme de valor para poder hacer las herramientas y las recomendaciones de mi terapeuta y decir: "Okay, soy capaz de decir que no", o a ver, déjame checar y es y ni siquiera tengo que dar una explicación, ¿sabes qué? No voy a poder. Tengo otro compromiso. Oye, ¿sabes qué? Se interpone con algo que ya tenía. No tengo que decir es que, ¿sabes que? Yo le dije a mi hijo que no, porque a veces damos explicaciones que ni siquiera son necesarias, como para como para como que endulzar esta culpa y como que decir: "A ver, me siento superculpable" y déja te doy todas las explicaciones y hasta que casi casi que me tomé en la mañana, y te explico por qué no es como no, un simple no, un simple ahorita en este momento no se puede
Ujú. Claro. Ujú. Claro, no tienes que dar explicaciones. Claro.
eh, y así, entonces eso me ha ayudado mucho.
Claro, y y te ayuda también. Sí, por supuesto, ¿no? Porque, no te sientes ya, eh, avergonzada al decir que no, y es lo mismo que también, le estás enseñando a tu hijo y creo que es muy válido también el decir no, eh, porque, como bien dices, no es egoísmo, sino también es ayudarte a ti misma. Oye, pues, muchas gracias por esta conversación tan linda y tan interesante.
Gracias a ti por escucharme, que tengas una excelente tarde. Hasta luego.